آه عشان هُم بقي إيه، لأ ما تنزِلش هنا، لأ خلّيك هنا، ما تروحش بعيد عننا، يا عم هو في إيه بقى هو أنا هاتوه، ما أنا خلاص حافظها، أنا بابقى صيف شِتا على البحر. فبقيت أفضّل يقولو لي: "أنت هتروح البحر؟" اقول لهم: "لا، لا أنا هانام." بعد ما هُم يرُوحوا، يلاقوني <chuckles> جيت وراهم، بس قاعد فى شمسية تانية، بتاعة حد صاحبي يعني، ف الله مش قُلنا لك تعالَ معانا قُلت قُلت له لأ أنا هاقعد مع مع فلان وفلان يعني، كانوا جيران وأصدقاء وقريبين مني يعني.
إمم. أيوه بالضبط آه. برضو؟ <laughs> أيوه. ط حلو أوي. طَب أكيد في السن ده والأطفال صغيرين وبيبقوا يعني أنت كنت صغير ومُرتبط أوي، أوي بموضوع البحر ده، كنت بتفكّر بقى إن أنت ساعات تقعد كده تسرح وترسم البحر بقى كده، مثلًا في حصة الرسم في مدرسة أو في البيت، أيًا كان يعني، عندك ال ال الموهبة دي؟
أ أنا م موهبة الرسم ب موهبة الرسم دي مش يعني صراحةً، مش عندي، بس هو أنا لمّا كان أي حاجة تتطلب مني في ال الرسم مثلًا، في حصة الرسم أو حاجة، أعرف تلقائي كده، كنت أرسم سفينة ومَيَّة وتحتيها سمك، يعني آه، م يعني حتى لو ما باعرفش أرسم بس كنت كانت دي أسهل حاجة بالنسبة لي، أمسك المسطرة وأعمل شكل معيَّن كده واطلّع من خانتين تبقى هي دي السفينة، وشوية سمك كده أعملهم بشكل ارتجالي يعني، والموج بقى بتاع البحر ده، وارُوح جاى ضارب الصفحة كلها من تحت أزرق فاتح، وراجع حاطط في السفينة أصفر وأحمر والسمك أحُطه كله أسْوِد ويبقى كده أنا سا أنا أنا رسمت
آه. إمم. يعني بحر برضه آه. إمم. آه. إمم. جميل <laughs> الط الطبيعة كلها بتاعة البحر <laughs>
أح، آه صحيح يعني
طيب و و بالنسبة بقى للأماكن اللي بيبقى فيها جبل وكمان بحر، يعني أنت ب بتحب برضه المنظر ده والّا والّا أنت بتحب بس البحر كده؟
طبعًا. لا طبعًا، الجبال والبحر بقى ده له ده ده منظر تاني ده، بس ما كانش في مصر للأسف يعني، كان في تركيا، فكان المنظر بتاع الشاطئ بالجبل كده قدّام منه، تنزِلي بالعربية من على منحدر كبير أوي كده، و وتلاقي كده بعد ما بتنزِلي تلاقي شاطئ جميل، تحفة، ناعم وجميل، آآ، في يعني الشاطئ فيه رملة وكل حاجة، بس كان في جزء منه كده فيه زلط، الزلط دوّة كان فيه جميع ألوان ال الألوان اللي تتخيليها، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق وأبيض، كل الألوان اللي تتخيليها، فأنا مَليت برطمان، إزاز كده، بلاستيك كده، مَليته من الألوان ال الزلط دي.
إمم. آه. جميل آه. إمم. جميل إمم. لأ حلو جدًا. إمم. آه، آه. جميل بتحب بقى تحتفظ بالحاجات دي، اللي هي الذكرى من الأماكن دي في عندك في البيت؟
المَيَّة طبعًا تحفة. آه مُحت مُحتفظ بيها، مُحتفظ بيها لحد الآن، من حوالي 7 سنين مثلًا.
إمم.

بالضبط فعلًا. طَب ده بالنسبة يعني، أنا باسألك الأسئلة دي عشان أنت بتحب البحر، سألتك عن شكْله، سألتك عن لونه، سألتك عن آآ، يعني آآ صوته، طَب ريحة البحر بقى بالنسبة لك؟
إمم. آه، آه، آه، ما بتروحش، ما بتروحش، ما بتروحش من مناخيري يعني. <chuckles> خالص نهائيًا، ما بتروحش من مناخيري نهائيًا، في أي مكان أروحه أنا شامم ريحة البحر.
بتحس بإيه؟ آه. آه. <laughs> آه، فاكرها على طول. <laughs> إمم.
أكيد طبعًا، أكيد. رملة البحر أساسًا ليها معايا ذكرى، يعني إحنا كنا لمّا ننزِل الرملة الم المي البحر المَيّة مثلًا الساعة 13:00 والّا بتاع الرملة تبقى سُخنة جدًا فال ال المَيّة لمّا بننزل في المّيّة وناخد ن ن نلعب بقى وبتاع ونعُوم يعني وكده ونطلَع بقى نروح جايين راميين جسمنا على الرملة، ضَهرنا كده على الرملة آآ، أنتِ متخيّلة كمية السخونية اللي بتخُش جسمِك ب إحنا بنحس إن ضهر ضهك ضهرك ده بيتسحَب مِنُّه كلّ حاجة فيها آآ، يعني تحس إن فيها يعني تعَب، لو قلُنا تعَب يعني إحنا كنا شباب صغيّر طبعًا ما فيش ولا تعَب ولا حاجة.
تمام، أيوه. جميل. أكيد. إمم. آه، ده أن ده أنتم آه ده أنت يعني وأنتم صغيّرين بتستخدموا الرملة بتاعة البحر كإستشفاء يعني وأنتم ما تعرَفوش.
آه طبعًا، آه طبعًا، وكنا بنجرِي على الرملة دي ساعة الفجر، نجرِي عليها، لما كَبَرنا عشان خاطر تقوّي عضلة الرِّجل وت وتنزّل الدهون وبتاع آآ، كنا بنلعب racket على الشاطئ بتاع البحر ده، كنا إحنا رُباعي معروف، من الساعة 17:00 لحد الساعة 20:00 3 ساعات بنُقف إحنا ال4 نلعب الracket ده، ما آآ، الشاطئ كلّه كان بيتفرّج علينا.
آه. جميل. إمم. أيوه. حلو أوي، <laughs> جميل طبعًا منظر جميل جدًا. طيب أنت فكّرت كده في مرّة كده كنت في موقِف مثلًا حزين أو موقف تعَب أو موقِف زهَق إنك وأنت قاعد على البحر كده تكلّم البحر؟
آآ أكلّم البحر لأ، لأن أنا <chuckles> يعني فيَّ من العقل لسه ما كنتش اتجنّيت بيه اوي كدة، فأكلّ <giggles>
لأ مش قصدي كده، أنا قصدي إن أنت تت يعني تتكلّم وأنت حاسس بال آه تحكي، تحكي اللي جوّاك كده، بالضبط.
أحكي له اللي جوايّا، أحكي له اللي جوايّا، آه، آآ حصَل، حصَل، بس حصَل بس طبعًا من غير ما أطلّع صوت يعني، آآ في دماغي دماغي اشتغلِت أوي و وفكّرت أوي يعني وحسّيت آآ إن اللي حصَل ده ما كانش المفروض يحصَل وبتاع ورجعَت في كلّ ال اللي أنا كنت باقوله بعد ما قعَدت أكتر من 4 ساعات مثلًا أنا والكرسي والبحر في وِشّي كده ما فيش حد معايا خالص.
إمم. أكيد. إمم. إمم. آه. تمام.